อ๋อ ก็จะอยู่ด้วยกัน แล้วก็จะ อ้อ ทำ ส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบทำกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้ว
เราก็พยายามจะ อือฮึ ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ ก็โตมาด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่พอตอนเด็ก ๆ เนาะ เขาก็จะแบบ เอ่อ เล่นไปเล่นด้วยกัน ไปข้างนอก นู่นนี่นั่น แต่พอเป็นวัยรุ่นน่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไง แต่ละคนก็แบบชอบไม่เหมือนกัน อย่างเงี้ย มันก็เริ่มจะฉีกแนวแล้ว ดังนั้น เราก็จะพยายามว่า เอ่อ จะพยายามทำให้เด็กเนี่ย เออ มีจุดร่วมด้วยกัน เลย ก ถึงว่าเป็นการเล่นเกมบอร์ดหรือว่าเกมออนไลน์เนี่ย อย่างน้อยพวกเขาก็จะ ด มีจุด ๆ หนึ่งที่แบบว่าสัมพันธ์กันอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม ครับ อืม อือฮึ อืม ครับ อืม อ๋อ เพราะจากที่ ฟ ฟังมานี่ ถือว่าเป็น เรื่องของการที่เราพยายามปรับ ตัวเนาะ ของเราเองเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้ากับ อ่า ลูก ๆ เรา หรือว่าเพื่อนลูก ๆ เราเนี่ย เพื่อให้เขารู้สึกว่า เฮ้ย แม้ว่าช่วงนี้มันจะมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เนี่ย แต่เราก็ อ่า ไม่ ไม่ได้ห่างกันนะ แต่ครั้งเนี้ย มันก็มีทั้งข้อดี อา ข้อเสียก็อาจจะมีเรื่องของแบบว่า พอมัน เทคโนโลยีเนี่ยมัน มันดีขึ้นมันก็ทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะแบบว่า ก็ดูต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา อย่างเงี้ย มันก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการติดมือถือ เราก็มีเรื่องของการแบบว่า เอ่อ ตั้งกฎง่าย ๆ ขึ้นมาในครอบครัว เพื่อลดแบบว่า เอ่อ ระยะห่างจะได้มีเรื่องของการพูดคุยแล้วก็แชร์กัน
อืม อือฮึ ใช่ <laughs> อืม ๆ ใช่ อือฮึ ใช่ พยายาม อือฮึ อือฮึ อืม ๆ ใช่ ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ ถูกต้อง อือฮึ อืม ถูกต้องเลยค่ะ อะฮะ แหม วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มานั่งคุยกันเนี่ย เดี๋ยววันหลังเราต้องมาคุยกันอีกนะคะเนี่ย อือฮึ
อืม ครับ ได้เลยครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยเหมือนกันครับ